¿Qué opinas del uso de la inteligencia artificial en servicios cotidianos?
Pues mira, la verdad, yo pienso que está buenísimo. <laughs> El tema <chuckles> es educarla. Ese es el te
<laughs> S ¡Claro, claro! Sí. Okey, okey.
Porque, o sea, si te das cuenta, eh, entras a, mm, no sé, a un a un chat de atención a clientes, ¿no? Y y lo primero que te contesta es el bot.
Totalmente de acuerdo. Claro. Sí, sí, sí. Ya ya es el bot siempre, ¿no?
Ujú. Si la empresa ya lo educó, bueno, pues el bot va a entender lo que quieres, tal vez a la segunda o tercera pregunta.
Ujú.
Pero si su bot todavía no está educado, o sea, nunca te va a ayudar. <laughs> Te vas a quedar atorado ahí unos 20 minutos antes de que te pase con un agente de soporte, ¿ah?
<laughs> Si, sí, sí. Claro, claro.
Pero bueno, el reto es ese. Aprender a a educar a tu inteligencia artificial para que te brinde el servicio, eh, pues, indispensable. Pero también es que me encanta, porque ya te metes a una reunión y ya, eh, Google de inmediato, eh, te te empieza a a grabar y te saca la minuta de la reunión.
Sí, claro. Ujú.